Ah, com certeza. Mas eu acho que isso vai depender também de como a gente vai se entregar pra isso e de como a gente vai se adaptar, né, como a gente está chegando num e o quanto você está aberta a viver aquilo. Mas no meu caso, eu convivo com muitos brasileiros mesmo, não é um de outra, eh, nessa
Aham. Claro, claro. <laughs> Claro, é claro. É, eu ia te eu ia te perguntar, qual é a nacionalidade que você se sente mais próxima morando fora.
Olha, eu tenho muitas amizades, ah, m muitos é é forte dizer, mas as maiores amizades que eu tenho aqui são brasileiras, eh, mas eu me dou bem com italianos também, que no caso eu estou na Itália. E eu não acho que tenha tanta diferença cultural, assim, sabe.
Aham. Ai, que legal. Sim, sim. Você diria que eles são parecidos com os brasileiros?
Hã, eu acho que isso vai depender de <chuckles> onde da Itália, eh, mas sim. Exato, mas no caso eu estou mais no norte, e eu sinto bastante essa dificuldade, principalmente de comunicação, assim.
Hum, a região geográfica, ali. Uhum. E em quais aspectos você diria que os brasileiros e italianos são parecidos?
Hum, eu acho que ali num hum, mais para o sul, acho que eles tão mais envolventes como a gente, eles são mais calorosos. Exato. Mas, é eu acho que isso sim, mas mais para o sul.
Mais calorosos? Hum. Aham.